Слушай, у меня такая очень большая проблема. Я стал замечать, что мне очень сложно выражать свои мысли. Даже вот сейчас, когда я буду говорить, ты, возможно, услышишь, что у меня как-то язык заплетается, где-то когда-то я теряю нить того, о чём я вообще, э, говорю. И мне кажется, у меня из-за этого очень часто, м, какие-то появляются слова-паразиты в моей речи, просто потому что я не могу, как-то, выразить свою мысль, донести её так, чтобы люди поняли. И у меня тоже уже был были такие ситуации, когда люди меня как-то понимали не так, или, может быть, говорили мне, что, ну, совсем непонятно, что я что я сказал, и мне приходится перефразировать. Вот, и и я не знаю ну, это, наверное, из-за того, что у меня не так много практики последнее время. Я очень, м, много, ну, здесь сижу дома, э, ра работаю из дома, вот, и я не знаю, как как как мне, э, как мне получить эту практику, и как мне вообще, ну, может быть, есть какие-то советы, что что что мне можно сделать, чтобы я мог как-то лучше выражать свои мысли, и доносить их людям.
Понимаю тебя. Ты знаешь, а, н на самом деле, я мне, по а я понимаю тебя, и я разделяю твои переживания. Вот, на самом деле, ам, это важная часть, а, в жизни именно общение, потому что через общение мы, а, э, коммуницируем с другими ль людьми. И очень важно, чтоб нас правильно понимали. И раз ты пришел с этой проблемой, значит действительно, а, хм, ты э тебя это сильно пе э, ты сильно переживаешь из-за этого и что-то хочешь поменять. Вот, ну, на самом деле как бы, всё т то что ты сейчас говорил, м, для меня было всё четко и понятно, и никаких вопросов у меня на самом деле не было. У тебя очень такая мягкая прият приятная речь, и достаточно знаешь такая теплая да даже мо могу тебе сказать, э, вот.
Да, а, а знаешь, почему так? Наверное, потому что я перед тем, как попросить у тебя совета, я немножко это запланировал. У меня уже как-то в голове были какие-то, ну, какой-то план того, как я структурирую свою свою речь, как я тебе расскажу. У меня уже тоже такое было, что, а, например, когда я знаю, что я готовлюсь к чему-то, готовлюсь к встрече с друзьями, например, я могу составить какой-то план того, о чём я буду говорить, и что именно я скажу, вот, например, рассказывая какую-то историю. Потому что я, ну, я знаю, <chuckles> что если я не сделаю этого плана, то когда я начну говорить, я просто начну говорить как-то какую-то неразбериху, и, э, людям будет неинтересно меня слушать. Вот, и потому я, ну, часто, если у меня есть такая возможность, я составляю какой-то план, я, возможно, ну, нет, я не тренируюсь, но я в голове прокручиваю, как я буду это рассказывать, и потом тогда, ну, у меня как-то это лучше получается. Вот, и в этом случае я так же сделал, и потому, наверно, звучало лучше.
Да. Ясно. Ты знаешь, да, у тебя очень грамотный подход к решению этой проблемы, прям, ну, молодец. Это работа, на самом деле. Это сложная работа. А вот, но ты, на самом деле, с ней прямо очень хорошо справляешься, должна тебе сказать. Но тем не менее, а, ты пришел, и я действительно хочу тебе помочь в этом, э, вот, чтобы ты с чувствовал себя комфортно всегда и везде, и чтобы тебь ты не думал, что у тебя есть такая проблема, потому что когда начинаешь задумываться, то, а, речь, а, как бы, а, не желая этого, ты начинаешь хуже говорить, или же там заикаться немножечко, запинаться, или же еще что-нибудь. Скажи, пожалуйста, это происходит с тобой всегда? Это всегда такое было, э, т а, по жизни, или это в какой-то момент произошло?
Ну, нет, наверное, не всегда. Я, когда был, ну, где-то, в подростковом возрасте, я ходил в школу, я ну много общался со со сверстниками, и часто мне люди говорили, что у меня там какое-то ораторское искусство присутствует, и, ну, как-то вот в таком ключе мне говорили, что мне по-хорошему бы пойти в какие-то политики, потому что у меня, а, хорошо, красноречиво <chuckles> как-то получается разговаривать. Но с тех пор вот уже прошло прошло уже больше 10 лет. Я большинство этого времени, ну, работал как-то так, м, ну, з ну, з за компьютером, особо не очень много как-то разговаривал, возможно, с коллегами, а коллеги мои если когда и были, то они то я с ними со всеми говорил по-английски, да. И, э, как-то ну, во вот именно, мне кажется, тоже, возможно, э, проблема в том, что мне часто приходится переключаться между языками. Я, например, дома разговариваю по-русски, на работе я если разговариваю, то говорю по-английски, а потом у меня, ну, сама работа еще связана еще с 3 языком, и как-то это всё вот постоянно, а, и ещё я живу в другой стране, а, к языка которой я н не совсем знаю, да, то есть я я его немножко учу, но я не общаюсь на нем постоянно, но иногда, когда, ну, приходится, я еще, получается, на 4 языке где-то говорю. Вот, и это всё как-то, всё вот в кучу у меня смешивается, и потом мне очень сложно как-то выражать свои мысли. Я не знаю, или из-за того, что я, ну, в принципе мало разговариваю, или из-за того, что у меня все языки смешиваются, или это обе о оба фактора. Не уверен, что точно, но, в общем, вот, результат такой. <chuckles>
Замечательно. А может И 3. Мгм. А, какой ты молодец. Ну и Понимаю тебя. Скажи, пожалуйста, кроме русского, английского какой язык 3? Ты вот, ну, ты говоришь, что ты ещё 1 язык знаешь.
Э, ну, ла латышский у меня ещё.
Н-да. Какой твой родной язык?
У мень ну, я у меня г была билингвальная семья, я говорю на русском и латышском примерно одинаково.
Замечательно. Скажи, пожалуйста, а, проблема только с русским языком, или во всех 3 языках? Я на 4 я не буду, как бы, сейчас убираю в сторону, потому что он новый для тебя, а, проблема присутствует во всех 3 языках или же только с русским языком проблема у тебя?
Э, <clears throat> мне кажется, что у меня не такая сильная проблема, когда я говорю по-английски, но она всё равно присутствует. То есть мне т тоже сложно выражать себя, но, возможно, мне легче найти слова. Вот.
Присутствует. А, как ты думаешь, с чем это связано? Почему? Пот смотри, а, русский и латышский- твои родные языки, которые ты как бы, ну, впитал, можно ска сказать, с молоком матери, потому что это были языки, на которых ты общался в семье и в школе, правильно? С друзьями. А вот. А вот почему английский, ты говоришь, что тебе, а, э, э, как бы легче и проблем намного меньше? Как ты думаешь, с чем это связано?
Да-да. М, потому что во взрослой жизни как-то, как я уже говорил, я говорил, э, с коллегами всегда по-английски, у меня все работы, они в каких-то корпорациях, где люди все говорят между собой на английском. И, когда я, например, занимаюсь какими-то своими вещами, например, там как, э, с смотрю какие-то видео или просто, э, ну в интернете зависаю, я всегда это тоже смотрю на английском. Я не ну я очень часто захожу в какие-нибудь, м, м, телеграм-каналы или что-то такое, я не читаю ничего на русском языке. Вот.
Это я понимаю. Да, ну, смотри. Э, в принципе, получается, что раньше у тебя на латышском и русском проблем не было, и проблема появилась именно сейчас. Потому что раньше тебе говорили, что у тебя есть такое ораторское, п получается, знаешь, вот, а, ну, э, э, т ты владел, а, таким вот навыком, что тебя прямо хвалили, что у тебя хорошо получается, и тут получается, когда ты переключилась на 3 язык, появилась эта проблема. Я я я верно тя понимаю?
М. Ну, м можно сказать и так, да. Мне кажется, что это ну да, и из-за языка и и наверное, ну просто практики не хватает. Но но в то же время я думаю: "Как я могу практиковать одновременно 3, э, иногда 4 языка?" Ну, как-то это уже не реалистично, навер
Хорошо. А, скажи, пожалуйста, а, а, может ли это, э, с быть связано с тем, что ты иногда нервничаешь?
Э, да, конечно, я очень часто нервничаю, когда н нужно говорить с людьми.
А, скажи, вот в домашних условиях, когда ты, а, в семье разговариваешь на русском или на латышском- ты разговариваешь спокойно, у тебя речь чёткая, а, как бы нету вот этого, знаешь, вот непонятного перепрыгивания с одн с од с, а, с одного на другое? Или же ты тоже нервничаешь, переживаешь, и такая же проблема? Вот я хочу просто понять вот это вот.
Э, нет, я не нервничаю, но я часто слышу от, э, ну, своего партнёра, э, па па партнёрши, что она, м, эм а, она иногда недостаточно терпеливо относится к тому, что что я говорю. То есть если мне это занимает очень много времени высказать, то она уже начинает, ну, как-то немножечко, э, ну, ра раздражаться, и говорить: "Да давай быстрее, давай уже, ну, ро рожай". Вот как-то так она любит выражаться.
<laughs> Хорошо, ты меня рассмешил. Спасибо тебе большое за это. Вот, скажи, пожалуйста, а, ты пытаешься просто долго объяснить или подбираешь слова в этот момент? Или у тебя, вот знаешь, у некоторых людей просто есть, что они вот долго рассказывают вот эти вот все детали, и, а, другого человека бывает, что это раздражает, понимаешь? Им хочется суть, а получается до сути пока дойдёшь, очень много времени занимает.
Нет, совсем не не из-за де э, не в деталях дело, а в том, что я правда не могу просто подобрать слова. То есть, например, у меня будет какая-то очень банальная вещь. Например, мне прислали какое-то письмо, и мне нужно его описать. И вместо того, чтобы как-то в двух словах это сделать, я я я стою и и какие-то бэ и мэ делаю, и не могу просто взять и нормально рассказать.
Хорошо, я поняла тебя. Ну смотри, <clears throat> на самом деле- ты большой молодец, и проблемы я никакой большой не увидела, по крайней мере в нашей с тобой беседе. Всё прошло очень чётко, очень классно всё. Ну, может быть, какие-то какие-то маленькие, м, нюансы, которые вообще, я бы вообще бы сказала бы, что проблем нет. На самом деле, если ты встречаешься с этой проблемой, она тебя на самом деле беспокоит а, у тебя вот эта вот техника хорошо работает, когда ты действительно делаешь себе вот этот план в голове. <clears throat> Вот, и на самом деле это хорошо развивается, потому что, а, так как у тебя с английским проблем нет никаких, вот, и тебе просто вот нужно, чтобы конь коммуникация с, э, с другими близкими людьми- я не думаю, что на профессиональный уровень, правильно, тебе нужно? Тебе просто нужно, чтобы, ну, вот в семье меньше проблем было, с партнером с твоим. Ну, вот, а, да, просто вот смотри, у тебя действительно хорошо получается. Давай ты, м, просто начнешь вот делать вот этот план постоянно, вот на уровне обязательного. И вот через какое-то время, я думаю, что э этот план будет автоматически у тебя на автомате идти. Ты даже не будешь его, знаешь вот, думать о том, что нужно сделать план. План в голове уже сам будет строиться, и ты вот чётко и компактно будешь, а, создавать эти, знаешь, вот этот, э, м, э этот рассказ, и, а Со временем это будет очень быстро происходить, даже не будешь замечать, как это происходит. Как ты думаешь, что вот на обязательном, как бы, уровне ты делаешь план в голове?
Ну да, грубо говоря. Да, это очень интересный совет. Я об этом никогда не думал, что я бы, даже когда я нахожусь дома, и как будто у меня нету этого давления, ну, редко оно бывает, но когда этого давления нет, эм, я тоже могу составить план и таким образом себя тренировать на то, чтобы всегда как-то готовиться и на подсознательном уровне. Спасибо большое за совет.
Спасибо тебе за то, что ты поделился со мной. Я действительно была рада тебе помочь. Я думаю, что у тя всё по